Wenn du hungrig bist weil du ja vorher gesagt hast, du bist, wenn du hungrig bist, eher weg, also, nicht einkaufen gehen. Was auf auf welche Produkte läufst du denn dann zu? Also, kommst du da in Versuchung, dass du da irgendwie
Ja. Ähm. Ja, dann kommt man schon in Versuchung so einfach so Chips zu essen, oder so. Irgendwas, was fett fettig ist einfach, ne? Oder, ähm, kurz mal schnell die Tiefkühlabteilung, damit man schnell zu Hause Pommes machen kann, und so 'n Schnitzel dazu oder so, ne? Äh, oder ja, also, so früher habe ich auch noch, äh, mir gedacht: „Boah, ich habe so Hunger, ich brauche jetzt ich muss jetzt ganz schnell irgendwas machen zu Hause.“ Und so schnelle Gerichte, die sind meistens auch, äh, die ungesündesten, ne? Deswegen also
Mhm. Mhm.
das ist etwa so, was ja, also, dann greifst du auch zu diesen gängigen Snacks, wenn du Hunger hast, ne? Äh, Schokolade, alles was schnell oder oder mal kurz 'n Muffin oder 'n Donut, ne?
Ja, ja, ja.
Und dann, was was schnell geht halt, ne?